Oo, tama naman 'yan. Hindi lang yun, ang benepisyo pa ng maaaring mangyari hindi ka na maggagastos, di ba?
Totoo, kumbaga
Hindi mo kailangan gumastos para magkaroon ng isang memorable na araw, masayang araw ang bonding ng mga bata kasama ka, di ba?
Opo. Opo, totoo. Kumbaga dito
Ngayon mm.
kumbaga kasi dito naman po, nakakapag-eng nakaka-engganyo din siya at the same time nakakapag ano din po kasi siya, nakaka-ubos din ng oras, eh, di mo namamalayan ubos na pala iyong oras ninyo, di ba?

Totoo, at magagawa na ang TV. <laughs> 'Di ba?
And, okey to answer to next questions, paano mo maipapaliwanag sa mga bata ang halaga ng pakikipaglaro sa labas, kaysa sa panonood ng TV? Exercise, 'di ba? Exercise din yung pakikipaglaro sa labas kapag yung mga acti mga laro ninyo is for example, luksong baka, luksong tigi tinik, ah, taya-tayaan, bente-uno, kumbaga na-e-e na-e-enhance yung motor skills ng isang bata dahil nakakapaglaro sila sa labas.
Totoo.